Eee, şöyle, aslında bir alışma süreciydi. Çünkü pandemiyle birlikte, işte, çevrimiçi toplantı hayatımıza girdi genel olarak. Yani kimse çok fazla böyle uzaktan toplantı yapmıyordu global şirketler dışında. Eee, dolayısıyla, ya, benim iş yerim de, eee, lokal bir firma ve buna çok alışık değildim ben de. O alışma süreci çok zor oldu. Tabii, sürekli bilgisayar ekranında insanları dinlemek ya, o zaman gerçekten çok yorgun olduğumu hissediyordum. Sonra tabii, zamanla alışınca her şey, eee, daha rayına oturdu ama, ya, bir süre dinlenmeye ihtiyaç duydum diyebilirim o alışma döneminden sonra. E, izin aldığımı ve zaten çok fazla COVID oldum üst üste birkaç kere. Dolayısıyla <chuckles> Evet, inşallah bir daha gelmez. Yani dolayısıyla, eee, bu şekilde, hani, zor bir dönemdi ama alıştıkça tabii, her şey daha farklı görünüyor.
Hı hı. Evet. A! Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ay, çok geçmiş olsun. İnşallah. <chuckles> Ha, anladım. Yani sonuç olarak şöyle ki sen daha önce, eee, işleyiş yani işindeki o işleyiş gerekçesiyle aslında çok fazla, eee, çevrimiçi toplantılar yapmıyordun. Genelde hep aynı ortamda aynı kişilerle dirsek teması toplantıların söz konusuydu. Eh, onun için pandemiyle birlikte çevrimiçi toplantılara geçiyor olmak, o evre seni biraz zorladı. Sürekli insanlarla toplantı hâlinde olmak, eee, biraz şey gibi hissettin, toplanma Hıh, sağlık kaygıları da aynı şekilde. Sürekli toplantı yapmaktan mesela işini yapamadığını hissettiğin, eee, oldu mu böyle, hani?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Bir de sağlık kaygıları tabii, sürekli. <chuckles> Aynen. Hı hı. Evet. Ay, çok fazla oldu yani ve şöyle, ben o zaman pazarlama departmanında çalışıyordum, eee, ve bütün şirketler aslında pazarlama departmanları, işte, COVID'de işletmeler kapatıldığı için, insanların çoğu işten çıkarıldığı için bir şekilde markalar, eee, destek olmaya çalışıyordu ve yaratıcı bir fikir de ortaya koymam gerekiyordu. Yani gerçekten çok stresli geçti benim için o dönem. Eee, hem böyle sağlık sorunlarının olduğu hem ailem konusunda telaşlandığım, -işte, COVID'den dolayı hem de kendimin bu yeni döneme adapte olmak zorunda olduğu bir <scoffs> dönemdi ve gerçekten yorucuydu ama çok öğreticiydi diyebilirim.
Evet. Hı hı. Hı. Hı hı. Ay! Hı hı. Evet.